जी, तो मेरी दिक़्क़त ये है कि अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मैं अब काम के सिलसिले में दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ हूँ और उसकी वजह से ये हो रहा है कि यहाँ बिल्कुल ही अलग मामला है। यहाँ क्या लोगों की भाषा अलग है, बोलचाल अलग है अ, प म अ, लाइफस्टाइल अलग तरीक़े की है और अ, खान-पान अलग है कल्चर अलग है तो कहीं न कहीं मैं उसके साथ कहीं न कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके साथ रीलेट नहीं कर पा रहा हूँ। वो सामंजस्य नहीं बना पा रहा हूँ तो उस वजह से हो क्या रहा है कि मेरी कोई बात-चीत ही नहीं हो पा रही है और कहीं न कहीं एक अकेलापन महसूस कर रहा हूँ उस वजह से। तो अब वो प्रॉब्लम की वजह से कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा होता है कि ना कोई दोस्त है ना यार है ना कहीं कोई अ, मिलने वाला है ना कोई ऐसा है जिसके साथ बैठ के मैं 4 बातें कर लूँ अपनी भावना शेयर कर लूँ या मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? क्योंकि है क्या कि मैं घर से बाहर निकल कर आया हूँ तो कहीं न कहीं घर की भी याद आ रही होती है। और घर पे तो ये था कि सब लोग बात करने वाले थे मिलने-जुलने वाले लोग थे। शहर पूरा मिलने-जुलने वाला था दोस्त-यार सब थे। लेक़िन जब मैं इस नए शहर में आ गया हूँ, नए परिवेश में आया हूँ कल्चर डिफरेंट खाना-पीना, भाषा-वाषा सब डिफरेंट है। उसके बाद कहीं न कहीं मैं इनके बीच में अ, सामंजस्य बनाने में थोड़ा-सा सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ या यूँ कहूँ कि बना नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आप मुझे इस विषय पर कुछ अ, इस समस्या का कुछ निराकरण दे दें या कुछ सुझाव दे दें तो कहीं मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। जी।
जी, जी अ, मैं बहुत अ, अपने आप को ये समझती हूँ कि आपने मुझसे ये बातें शेयर की तो मैं बहुत ही आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेक़िन आपको सुझाव देने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूँगी। अभी आप कौन से शहर में हैं? क्या आप भारत से बाहर हैं या भारत के अंदर ही किसी और शहर में हैं? कुछ आप इस बारे में बता सकेंगे मुझे?
जी, जी मैं अभी भारत में ही हूँ लेक़िन मैं चूँकि नॉर्थ इंडिया से आता हूँ और इस समय मैं साउथ इंडिया में के एक शहर में हूँ और यहाँ का कल्चर नॉर्थ इंडिया से जैसे आप जानते हैं डिफरेंट है। यहाँ जो है वो अ, खाना-पीना अलग है। मतलब मोस्टली तो इडली, दोसा, वडा, सांभर वग़ैरह चल रहा होता है, या साउथ इंडियन फूड जो आप जानते हैं वही है और भाषा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इन लोगों को हिंदी नहीं आती है और बहुत लोकेलाइट लोग हैं तो उनको इंग्लिश का भी इशू है। तो मैं उनके साथ कहीं तो ना मैं तेलुगु में उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ना तमिल में कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और मेरी क्योंकि ये भाषा नहीं है तो उस वजह से कहीं न कहीं मैं सामंजस्य नहीं बना पा रहा हूँ और सामंजस्य नहीं बना पा रहा हूँ तो कहीं न कहीं वो बातचीत नहीं हो पा रही है, वो कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, वो आदान-प्रदान नहीं हो पा रहा है। तो मैं इशारों से कई बार सब्ज़ी लेने जा रहा होता हूँ। तो ये तो समस्या है हमारे साथ अभी। जी।
हुँ। जी, जी, जी अ, मैं समझती हूँ भारत में काफ़ी अलग-अलग अ, कल्चर है तो उससे आपको तकलीफ हो रही है। तो क्या आप ये जो अम दक्षिण भारतीय भाषा है और मैं समझती हूँ वो हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो क्या आपने प्रयास किया है इनको सीखने का? चाहे पूरा व्याकरण न सही लेक़िन कुछ आम शब्द का, आम बोली-चाली में बोलने वाले शब्दों का आपने क्या प्रयोग सीखने की कोशिश की है?
जी, अभी मैं बिल्कुल नया हूँ यहाँ पर। मुझे अभी लगभग-लगभग 2 महीने होने वाले हैं और उम, अभी तो मुझे सिर्फ उनके अ, लिप्स को देख के मैं समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये साउन्ड क्या दी निकाल रहा है। तो भाषा सीखना और शब्द जानना बहुत बाद की चीज़ है। पहले तो मैं ये देख रहा होता हूँ ये किस तरीके से बोल रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, लिप्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बोलने का तरीका अलग का अलग होता है, इनके बोलने का तरीका अलग होता है। हम अगर अपनी भाषा के बारे में अगर बात करें तो हम बिना अ, सुने भी हम उनके लिप्स पढ़ के भी समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो मुझे तो अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जैसे ही मुझे ये चीजें थोड़ा-सा मैं अ, समझ पाऊँगा वैसे ही मैं भाषा पे ज़रूर काम करना शुरू करूँगा। क्योंकि अभी मुझे यहाँ रहना ही है। मैं कहीं न कहीं अभी 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ यहाँ पर। उम, तो उस वजह से मुझे लगता है कि सीखना ही पड़ेगा, छोड़ के जा भी नहीं सकता हूँ। एक तरीके का बॉन्ड साइन किया है मैंने तो और मुझे अभी यहाँ पर रहना ही है 3 साल तो कहीं न कहीं मुझे वो भाषा सीखनी पड़ेगी और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी तो मैं जूझ रहा हूँ। जी।
जी, जी। मैं समझती हूँ आप बिल्कुल नए हैं तो आपको घर की भी याद आती होगी और आप अभी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप जैसे न आपने कहा नौकरी का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये समस्या सबसे ज़्यादा आपको नौकरी में आ रही है कि जब आप घर में रहते हैं, घर वापस आ जाते हैं तब आपको लगता है बिल्कुल अकेला, ना कोई दोस्त है, ना पड़ोसी-अड़ोसी से बात हो सकती है। तो कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है?
जी, अ, मैं मुझे तो प्रॉब्लम हर जगह ही है फिलहाल अभी यहाँ, एक तो दिक्कत यह है कि अ, ऑफ़िस स्टाफ़ में तो <swallows> एक तो मोस्टली लोग जो हैं लोकलाइट्स हैं, और उम कुछ लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं तो उनके साथ मेरी बातचीत हो जाती है। बाकी लोग यहाँ के सब लोकलाइट्स हैं तो वो आपस में अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं। जब मैं और मेरे साथ 1-2 कलीग और हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं तब भी वो इंग्लिश में बात करते हैं, और उन्हें कुछ-कुछ जगह पर वो हिंदी भी टूटी-फूटी हिंदी आती है तो उसके साथ भी मैं कोशिश करता हूँ समझने की और अ, जानने की। अब दूसरी बात ये है कि जब मैं घर आ जाता हूँ, तो बिल्कुल ही अकेला हो जाता हूँ, वहाँ बात करने वाला कोई नहीं है अब। घर पे थोड़ी देर के लिए फोन लगा कर बातचीत कर लेता हूँ, हालचाल पूछ लेता हूँ कैसा क्या है अपना बता देता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या? समझ में नहीं आ रहा होता कई बार बस अ, लैपटॉप उठा के बैठ जाता हूँ, अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद उससे भी अ, जब अ, निवृत हो जाता हूँ तो फिर लगता है, अब क्या करूँ? तो फिर मैं मूवी उठाने की कोशिश कोई लैपटॉप उठा लिया, मूवी देखना शुरू करने की कोशिश करता हूँ, कभी-कभी वो भी मन नहीं करता। कि कोई इंसान कितनी मूवी देखेगा, कितना कुछ अ, उम, ये सब चीज़ों से करेगा। तो बाहर निकलता हूँ तो फिर वही सारी चीज़ें हैं कि कोई बात करने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं, उठने वाला नहीं है। जब आप चाय की टपरी पे जाते हैं तो 2 दोस्त बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं, दोस्तों का ग्रुप बैठ के बात कर रहा होता है। थोड़ा-सा आपको जलन हो रही होती है, तकलीफ हो रही होती है कि, आप अपने दोस्तों के साथ नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं महसूस कर रहा होता हूँ, कहीं न कहीं यहाँ पर अकेले रहकर।
जी, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, पहले तो आप मेरी सहानुभूति अ, वो वो लीजिए क्योंकि मुझे अकेलापन मैं समझती हूँ कि आपको कितना खराब लग रहा होगा अभी। बस मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी आपने, जैसे आपने कहा मूवी वगैरह देखते हैं, कभी कोशिश की है कि उन मूवीज के आपने सबटाइटल चला दिए हों, वो जो भी साउथ इंडियन भाषा में चाहे तेलुगु, तमिल जो भी है, उसमें आपने सबटाइटल चलाके देखने की कोशिश की है? क्योंकि कोई ऐसी मूवी नहीं जो आपने देखी हुई जिसका आपको संवाद शायद याद भी हो, आपको पता है कहानी क्या है। उसमें आप सबटाइटल डालके देखें कि वो क्या बोल रहे हैं, आपने ये कोशिश की है?
जी। जी। हाँ, ये तो आपने अभी बोला तब मेरे दिमाग में आया, मैं तो अमूमन अ, इंग्लिश फिल्में देखता हूँ या हिन्दी फिल्में देखता हूँ। साउथ इंडियन फिल्में देखता हूँ बट वो डब्ड में फिल्में देखता हूँ। लेकिन अभी आपने जब ये नजरिया दिया मुझे तो मुझे लगता है, इस पर भी काम किया जा सकता है। इसको भी इस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन अभी दिक्कत की बात ये भी है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सिनेमा देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ। क्योंकि आप कितना ही सिनेमा देखोगे, आपको ये लग रहा होता काम भी आपको संभालना है। आप आपको दूसरी चीजें भी देखनी हैं, आपको खाना भी बनाना है या खाना नहीं भी बनाना है तो कहीं न कहीं आप दूसरे काम में थोड़ा-सा मशरूफ हो जाते हैं। कई बार ऑफिस का वर्क भी घर पर लेकर आ जाता हूँ मैं। तो वो चब सब चीजें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये काम भी करने का। जी।
जी, जी और मैं आपको ये सुझाव दूँगी कि एक तो जैसे मूवी का मैंने कहा, उसके अलावा कोई भी आपका ऑफिस में ही कोई मित्र हो, मित्र नहीं भी हो, सहयोगी हो, उसको आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में ले लें और ये आप कह सकते हैं कि देखो मुझे दिन में तुम 2-4 शब्द ही सिखा दो जो कि रोज़मर्रा के अ, जीवन में आपको काम आए। जैसे आपको कहीं जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, जो भी तो आपको टिकट लेने के काम आए या दिशा पूछने के काम आए कि ऑफिस किस तरफ है या पानी किस तरफ है, खाने के लिए कैफेटेरिया किस तरफ है। इस तरह के 2-4 चीज़ें, 2-4 आप वाक्य बना लें जो आपको शायद रोज़ ज़रूरत पड़ेगी और आप इस सहयोगी से कह सकते हैं मुझे ये तुम सिखा दो। उन लोगों को भी खुशी होती है कि उनकी भाषा कोई सीखना चाह रहा है, तो वो आप एक तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि अ, साधारण अभिवादन के शब्द और छोटे-छोटे संवाद जैसे अ, इंग्लिश में अगर कहें तो थैंक यू बोलना या प्लीज़ बोलना, हिंदी में नमस्ते जैसे हम लोग बोलते हैं, उस तरीके के शब्द अगर आप सीख लें और आप हर एक को आते-जाते करें तो थोड़ा लोग आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे और जब मित्रवत करेंगे तो उनकी मुस्कान से ही आपको इतना फिर अकेला नहीं लगेगा। कम से कम ये लगेगा, मैं इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, कम से कम ये इंसान मेरे प्रतिकूल नहीं हैं, ये मेरे अनुकूल ही हैं, वो लगेगा। और फिर मैं आपको ये कहूँगी कि छोटे-छोटे लक्ष्य बना लें ये जैसे आपने कहा खाना भी बनाना पड़ता है, तो ठीक है, कुछ सब्जियों के नाम आपने इंग्लिश, हिंदी में लिख लिए और उसके फिर साउथ इंडियन भाषा में भी वो शब्द आपने सीख लिए, चाहे मित्रों से सीखे, चाहे यूट्यूब से देखें, कहीं से भी आपने सीख लिए। यूट्यूब से आप उसका करेक्ट उ मतलब एकदम सही उच्चारण वगैरह भी सीख सकते हैं। तो वो करके जब आप एक बार ऐसे छोटे-छोटे शब्द ही प्रयोग करने लगेंगे, तो देखिए आपकी सूरत से आई एम श्योर लाइक सब लोग पहचान जाएँगे कि आप नॉर्थ इंडिया से हैं और जब वो देखेंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं तो सब आपका और सहयोग करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आप छोटे-छोटे ये दिन रोज़ की दिनचर्या में जब सब्जी खरीदने जाएँ या ऑफिस जाएँ या घर में अड़ोसी-पड़ोसी से भी आते वक़्त, जाते वक़्त अभिवादन करें और छोटे-छोटे शब्दों में एक-एक वाक्य वगैरह बोलना सीखें, तो वो लोग भी आपकी मदद करेंगे क्योंकि अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं उस समय तो वो आपको सही करेंगे और सबसे मुख्य बात क्या है जब आप किसी और की भाषा बोलने लगते हैं, उनको लगता है आप उनके जैसे ही हैं, उन्हीं में से एक हैं तो फिर वो आपको उतना अलग नहीं समझते हैं और उनके अलग ना समझने की वजह से, आपको अकेला नहीं महसूस होगा। आपको लगता है कि इनमें से कोई भी अ, उपाय आप कर पाएँगे अभी अम, आने वाले समय में?
जी बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बोला है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूँ, या जो अपने सब्जी के नाम वगैरह हैं उनको भी मैं अ, इस तरीके से देखने की कोशिश करूँगा, लिखने की कोशिश करूँगा। कहीं न कहीं उसकी लिस्ट बनाऊँगा मैं और यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, जो स्थानीय गतिविधियाँ हैं उनमें भी थोड़ा-सा मैं जुड़ने की कोशिश करूँगा। कहीं न कहीं वो एक ईजी तरीका हो सकता है मुझे उनके साथ जुड़ने का। तो मेरी ये कोशिश पूरी रहेगी इस अ, इस तरीके से काम करने की। जी।
जी, जी और इसके अलावा देखिए आजकल गूगल ट्रांसलेट तो है ही, आप उसमें अपना कोई वाक्य इंग्लिश या हिंदी में डाल के देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से बोला जा सकता है। आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं थोड़ा बोलने की लोगों के साथ और थोड़ा आपको भी अ, उत्साह बनेगा जीवन में, जब आप कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो और आप उसमें अ, सफल होने लगते हैं, तो इंसान के जीवन में थोड़ी उत्साह उत्साह आ ही जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेट का एक आप जब काम करते हो ऑफिस का आपने कहा तो वो साइड में लगा के रखें और फिर इधर से कोई गाना सुनें या वो नई भाषा में, दक्षिण भारतीय भाषा में गाना-वाना सुनें। कोई शब्द आपको लगे कि नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये भाव भाव समझ शायद रहे हों आप कि ये हँस रही है महिला गाते वक़्त या रो रहा है पुरुष, जो भी। तो आप वो शब्दों को अगर गूगल ट्रांसलेट में डाल के देखें, आपको शब्दों का मतलब समझ में आएगा, आपको शायद भाव के साथ आप उसको जोड़ पाएँगे कि अच्छा, इन शब्दों की वजह से इसका ये भाव है। और मुझे लगता है एक बार आप थोड़ा अपनी तरफ से भी अ, कोशिश करेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा समझने लगेंगे तो सबके आप बीच में मिलजुल के रहने लगेंगे तब फिर आपको इतना अकेला नहीं रहे लगेगा कि मैं उत्तर भारतीय हूँ और मैं दक्षिण भारत में कहाँ फँस गया हूँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा।
हुँ। जी। जी। अ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि आधी समस्या तो मेरी आज खत्म हो गई है। अब मैं दूसरे तरीके से काम करना जब शुरू करूँगा, स्थानीय गतिविधियों में भाग लूँगा या के समुदाय से मिलूँगा, तो कहीं न कहीं मैं लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करूँगा तो मुझे उतना अकेला नहीं लगेगा। तो बहरहाल आपने जिन समस्याओं से मुझे निराकरण करने की कोशिश की, मैं उनको अमल करूँगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ-रात्रि, ख्याल रखें।
आपका भी धन्यवाद। शुभकामनाएँ।